عايز أعرف منَّك هو فعلًا الهواية ممكن تأثر على صحة الإنسان الجسدية أو النفسية؟
أكيد آه، بالذات لو أنت مثلًا بتمارسها وقت كتير أوي آآ، أكتر مثلًا من 5،6،7 ساعات في اليوم، وبالذات مثلًا لو الهواية بتاعتَك دي محتاجة آآ، مجهود ذهني أو مجهود جسدي الحاجات دي، فلأ، بت أكيد بتأثر على يعني الهواية محتاجة مجهود جسدي، فبتأثر عليك جامد في ال قدّام الأيّام الجايّة، وبرضو نفس الموضوع، لو هي مجهود ذهني فبتتعبَك بقى، يعني هو أنت بتجهد مخّك و و و وذهنك
إمم. إمم. ماشي. إمم. إمم. آه.
فإيه، فالموضوع بيبدأ يأثر بقى على على جسمَك و وحاجات تانية كتير.
لأ ثواني، هو الموضوع أصلًا بيأثر معاك بالسلب مش بالإيجاب؟
آه أكيد ده لو هو كان كتير أو زيادة عن حده، تمام؟ فهو بيأثر أكيد عليَّ بالسلب، لكن لو هو في المتناول أو الطبيعي العادي فأكيد هيبقى هيأثر عليَّ بالإيجاب عمره ما هيأثر بالسلب.
آه. ماشي. طب أنت إزاي بقى بتقدر، يعني إيه إيه هو الحد الفاصل عشان تقول أنا آآ الهواية دي زودت عن اللازم فيها، أو لأ هو ده خلاص ده الlimit بتاعي مثلًا؟
هاقول لك، أنا مثلًا آآ الهواية المفضلة بتاعتي إن أنا بالعب شطرنج، تمام؟ الشطرنج دوًّا فهو محتاج موجود ذهني كبير، حلو؟ لأن بياخد وقتي من التفكير، بتاخد وقت من التفكير في النقلات، الحركات، الخطط، مش عارف إيه الحاجات دي كلها، فلو أنت آآ زوِّدت مثلًا عن ساعتين، 3 في اليوم فج فمخك بيبدأ يكون مرهَق، مرهَق زيادة عن اللزوم؛ لأن أنت كده بتضغط عليه، هو كل إنسان بيبقى ليه حد معين، آآ يقدر يفضل يستخدم ف مخه فيها لساعات متواصلة، ما يقدرش يفضل شغال ال24 ساعة، مخه يفضل شغال شغال، فأكيد محتاج حتى لو لو نص ساعة مثلًا ما بين كل ساعة والتانية، يبقى فاصل يريَّح دماغه فيها، أو يريَّح مخه فيها على الأقل.
جميل. آه طبعًا. آه آه آه. ماشي. إمم. جميل، آه آه. جميل أوي، طب إزاي بقى بتتحكم في في في رغبتَك؟ يعني الهواية أكيد حاجة إحنا بنعملها، علشان بنحبها، ف فعايز أعرف منَّك آآ بتتحكم إزاي بقى في رغبتَك في إن أنت تمارس الهواية دي، وفي نفس الوقت ما تجيش بقى على نفسَك وصحتَك الجسدية وصحتَك النفسية؟
اهم. امم بُص. آآ هو أنا ما كنتش باعرف أعمل أوازن كده في ال في البداية، وكنت لدرجة إن أنا أقدر أقول لك إن أنا كنت مهووس باللعبة دي. آآ، لدرجة إن أنا لمّا كنت بانام أنا كنت باتخيّل الرقع على السقف، و وباقعد ألعب مع نفسي. ي فأنت متخيّل ال يعني أنا مخّي وصل لدرجة الإرهاق وعملت إيه؟
ماشي. امم. م يعني ال هي اللي مسيطرة أصلًا على تفكيرك كلّه.
بالضبط. فهو أنا ما كنتش باعرف أوازن. بس أنا يعني الموضوع بدأ يأثر عليَّ بالمنظر ده، وما بقتش باعرف أنام كويّس زي الأوّل. بدأ موضوع النوم دوًّا يأثر على على الشغل بتاعي. ما باطلعش الشغل بتاعي بأحسن حاجة. ما باذاكرش كويّس، فدرجاتي ما بقتش أحسن حاجة برضو. تمام؟ فلأ أنا خدت وقت كده مع نفسي، وبدأت أفكّر اللي هو أنت بتعمل الحاجة دي عشان بترفه عن نفسك. أنت ما بتعملهاش عشان مثلًا توصل ل-لحاجة كبيرة. هي مجرّد آآ حاجة بت بتبسطك، وأنت المفروض الطبيعي إن أنت يا زي أي بني آدم طبيعي إن أنت توازن ن على قد ما تقدر اللي هو آآ، وقت الفراغ بتاعك بابدأ ألعب فيه. تمام؟ بدأت اعمل جدول
جميل. امم. امم. ماشي. أيوه، أيوه. آه. بالضبط. امم. امم. ده حقيقي طب أنت امم، ماشي جميل. طب آآ، وإيه إيه تاني غير الجدول عشان بقى تنظم يعني آآ، الفترات اللي أنت المفروض تقضيها في الهواية دي بحيث إن أنت تستمتع بيها، وفي نفس الوقت ما تجيش على صحتك؟
حلو. آآ، اهم. هاقول لَك، آآ، مثلًا لو أنا شغّال تمام ف <coughs> فأنا مثلًا أو بيبقى أوقات البريك نص ساعة أو ساعة الحاجة زي دي تمام، باخ بابدأ مثلًا آآ لو أنا فاضي أو أنا دماغي رايقة و ومبسوط وكده تمام، فبابدأ ألعب مثلًا جيم 2 عقبال ما البريك يخلص، تمام، حلو آآ، مثلًا لو أنا ف
ماشي. امم. ماشي، شئ جميل. إمم ب بت يعني بتستغل البريك في الهواية اللي هي حاجة مفيدة؟
بالضبط، بالضبط، باحاول أستفيد برضو من البريك بتاعي ال وقت الراحة بتاعي، تمام في إن أنا أعمل الحاجة اللي أنا باحبها.
ماشي. امم. جميل جدًا.
حلو، آآ، في مثلًا آآ، لو أنا في وقت الدراسة وال والحاجات دي تمام، وقت المذاكرة وكده فبيبقى أكيد برضو أنا مش هافضل أقعد أذاكر على طول، مش هافضل عدد ساعات كبيرة أقعد أذاكر، أذاكر، أذاكر وبس تمام، فباخد برضو وقت الراحة أو البريك لو أنا آآ، مثلًا آآ، فاضي أو كده، وزي ما أنا قلت برضو دماغي رايقة ومبسوط تمام، فبابدأ ألعب مثلًا جيمين 3، 4 على برضو على حسب ما البريك وقت قد إيه وهكذا، وفي في آخر اليوم برضو بادِّي لها وقتها، يعني أنا مثلًا بالعب شطرنج كتير فهو أنا بادِّي للشطرنج أكتر وقت ممكن ينفع يتعمل في أوقات الفراغ بتاعي. مثلًا في أوقات أنا إمم، زهقان وماليش مزاج إن أنا ألعب شطرنج أو آآ، دما يعني مش مبسوط أحسن حاجة إن أنا أقدر ألعب شطرنج، فبابدأ أتجه للفيديو جيمز، الڤيديو جيمز على قد ما هي برضو كويّسة تمام، بس برضو كترها يعني بي الموضوع بيبقى زيادة عن حده فبيبدأ يعمل مشاكل كتير.
إمم. تمام. مضبوط. جميل آه. إمم. حلو جدًا. جميل. إمم، إمم، إمم. ماشي ثواني، يعني أنت كنت بتشتكي الأوّل من إن الشطرنج أصلًا لوحده آآ، ب ب بيسبب لَك ضغط وبيأثر على صحتك وعلى نفسيتَك وعلى راحتَك يعني، فكمان بقيت بتعمل معاه هواية تانية، اللي هي الڤيديو جيمز؟!
مضبوط. <chuckles> آه، يعني بُص هو لو إحنا نبدأ من الأوّل فال فالvideo games هي الهواية الأولى اللي كانت بتأثر عليَّ. تمام؟ آآ، بتأثر عليَّ إزاي؟ آآ، مثلًا آآ، بسبب إن أنا كنت بالعب ألعاب كتير وكده على ألعاب video games كلّها فبتبقى ألعاب أونلاين تمام، فبتنسى الوقت تمام، الوقت ده أصلًا يعني العامل الأساسي إن هو بيخلّيك ت تعمل حاجات كتيرة مش مش كويّسة زي مثلًا آآ، ما بتنامش كويّس، ما بتاكلش ما ال الموضوع إن أنت
ماشي. آه، آه. ماشي. آه. امم، امم، امم. بي بياخد من حاجات أساسية أصلًا المفروض إن أنت تكون بتعملها خلال يومك.
بالضبط، بالضبط، زي مثلًا موضوع النوم ده بتفضل سهران لفترات طويلة وبتنسى إن أنت تنام بسبب إن أنت مندمج مع الألعاب وكده تمام، ف فدي مشكلة برضو آآ، كتر ال القعاد مثلًا قدّام ال الكمبيوتر أو قدّام اللاب توب أو قدّام الموبايل بشكل عام لو أنت بتلعب على أي حاجة من ال3 فبرضو بيستهلك من نظرك كتير أوي تمام، وبالذات لو فضلت بقى ساعات متواصلة مثلًا 7، 8 ساعات قاعِد على ال على أي حاجة من ال3 دول تمام فهو بيستهلك نظرك جامد. آآ، بيبدأ برضو يأثر على صحتك النفسيّة. تمام، لو أنت فضلت تخسر وكده فبتحس اللي هو أنا أنا باخسر فأنا عايز ألعب أكتر عشان أكسب، فلو أنت في الآخر ما ما كسبتش فتبدأ صحتك النفسيّة تتأثر، اللي هو هو أنا مستوايا آآ، مش كويّس هو أنا عملت إيه غلط؟ هي الناس دي أحسن مِنّي في إيه؟ فتبدأ تفكّر في الحاجات دي كلّها.
امم. أيوه، أيوه. امم. ماشي. آه. امم. ماشي. جميل جدًا. امم. ماشي. امم. جميل. ماشي. في ناس بقى بتلاقيها مثلًا إيه؟ لمّا تفكّر في الكلام اللي أنت بتقوله ده كلّه، بتلاقيها مرّة واحدة راحت سايبة كل هواياتها، ومقضية بقى حياتها كلّها شغل أو دراسة أو أي حاجة تانية، أو ما بتعملش حاجة أصلًا. ف فأنت شايف بقى إن ده صح والّا غلط؟
اهم. امم. آه. لأ أكيد، ده أكبر غلط إن حد يدفن إن حد يدفن نفسه في وسط ال الشغل أو الدراسة أو الحاجات دي، ويسيب حاجة اللي هو بيحبها إن هو يعملها ده غلط كبير، أولًا لإن جسمك لإن قصدي عقلك أو جسمك مش مش هيكونوا مرتاحين في حاجة زي دي، لإن لإن اسمه ده آآ، أقولها إزاي؟ أقولها إزاي؟ آآ، لو أنت فضلت تضغط على جسمك أو فضلت تضغط على عقلك إن أنت تعمل حاجة معيّنة بس واحدة، فجسمك هيحس بال بالإرهاق وهتحس إن أنت تعبان ومش مش قادر تعمل الحاجات دي، فهي ال الهواية دي أو الحاجات دي حتّى لو أنت بتخسر، خلِّ عندك يبقى عندك روح تنافسية أو روح رياضية بمعنى أصح. تمام؟ خلّيك مرن، آآ، يعني خسرت خلاص أنت خسرت النهارده، بُكرة ممكن تكسب، فهي تبقى رايحة جايّة. لكن عمرها ما ما المفروض إن هي ما تأثرش على صحتك النفسيّة بال بالسلب، لإن هي دي في الأوّل وفي الآخر هي مجرّد مثلًا لو أنت بتلعب ڤيديو جيمز فهي مجرّد لعبة، بتمارس شطرنج برضو هي في الأوّل وفي الآخر مجرّد لعبة، الواحد بيبقى ليه أيّام آآ، بيبقى كويّس فيها وبرضو بيبقى ليه أيّام مش أحسن أف مش في أحسن حالاته أو مش في أفضل حالاته، فهو الطبيعي إن الناس كلّها ما باكسب النهارده باخسر بُكرة، فعادي يعني.
امم. ماشي. آه. جميل أوي. امم. مظبوط. امم، امم. جميل. حلو جدًا، آه. امم، امم. جميل. بالضبط كده. حلو أوي. امم. ماشي. أكيد، طبعًا، أيوَه، أيوَه. طب أنت أنت كده قلت لي هوايتين بتمارسهم بشكل طبعًا دوري خلال الأيّام بتاعتك. فأنت بقى عايزك تحكي لي كده أنت بتنظم يومك إزاي أصلًا؟ آآ، ما بين بقى أي حاجة أنت بتعملها وما بين هواياتك، علشان طبعًا آآ، تاخد الاستفادة بتاعة الهواية وفي نفس الوقت ما تبقاش، آآ، بتدّيك الآثار السلبيّة بتاعتها؟
اهم. اهم. هاقول لَك أنا مثلًا باصحى م من النوم ب باصحى من النوم أول حاجة بامسك التليفون شوية وكده، ممكن آآ لو أنا صاحي من النوم فايق ومزاجي رايق كده تمام، ممكن آخد لي دور شطرنج في السريع تمام، أو دورين بالضبط.
ماشي. إمم. .حلو جدًا ب بتفوَّق بيه يومَك كده، بتحس إن هو ب بينعشك، آه.
بالضبط، لأنه بيخليني أفكر كتير وكده، فأول ما هاصحى من النوم فبي باحس إن هو بينشَّط المخ عندي في الأول، أول ما باصحى بالعب جيم أو 2 كده في السريع، بياخدوا مني بالكتير أوي مثلًا نص ساعة. تمام، بابدأ بقى بافطر مش عارف إيه، باخلّص الدنيا دي بتاعتي كلها، وأنا نازل رايح الشغل بالعربية ممكن مثلًا آآ خلاص وصلت الشغل هناك، بابدأ بقى عشان أشوف أفطر لو كده، لو أنا هافطر هناك وكده، أو أشرب كوباية القهوة الأول قبل ما أشتغل تمام، ممكن مع كوباية القهوة اللي أنا ب يعني باشربها دي ممكن ألعب إيه، جيم كمان عشان إيه، آآ أتحمس بقى للشغل.
جميل. حلو أوي. ماشي. امم. ماشي. حلو جدًا، ماشي.
حلو. باخلّص الشغل بتاعي أو أيًا كان وفي وقت البريك ممكن آخد لي جيم أو 2 برضه في السريع تمام، باخلّص شغ
جميل جدًا. فأنت بقيت بتحاول تدخَّل ال الهواية بتاعتَك في الأوقات اللي أنت ممكن تكون بتعمل فيها حاجة تانى، أو ممكن تكون أنت آآ يعني وقت ضايع، ده وقت ضايع منَّك بدل ما ما ما تضيعه في الولا حاجة، تستفيد منه إن أنت تلعب الهواية بتاعتَك أو تمارسها.
بالضبط. بالضبط، بالضبط زي ما أنت ق
جميل جد ماشي. آآ ب ده بالنسبة للشطرنج.
آآ هاقول لك، آآ ب مثلًا بعد ما باخلص باقول لك و وقت الشغل وبتاع وخلاص أنا مروَّح، تمام. فباروَّح البيت، فبرضه باقعد أول ما باروَّح البيت باخد دش ب باكل مش عارف إيه، ووقت ما باريح بقى على السرير ساعتها، ممكن أقعد ألعب شوية. تمام. باخد وقت أنام فيه، برضه باصحى من النوم بقى أشوف دنيتي خالص ومش عارف إيه، لو أنا هاعمل أي حاجة وبتاع وقبل النوم ممكن ألعب game والّا حاجة لو أنا برضه مزاجي رايق. ده لو أنا
أيوه. ماشي، جميل. آه يعني أنت بتنام بتنام حبة في النص كده اللي هو تاخد آآ قيلولة كده آه وبعدين تقوم تاني تكمل. جميل.
باخد قيلولة. بالضبط. بس. آآ لكن يعني آآ أقدر أقول لك إنها يعني لحد كده وأنا م مبعم يعني باحاول على قد ما أقدر إن أنا أدخَّل ال الهواية بتاعة الشطرنج دي ف في الوقت اللي أنا أقدر ألعب فيه أو أنا فاضي فيه. اهم.
امم. حلو جدًا. أيوه أصل هواية زي الشطرنج هي فعلًا حاجة مفيدة وبتنشط الدماغ وبتنشط المخ وبتخليك دايمًا فايق ومركز وكل حاجة. آآ، آآ بس بس زي ما أنت قُلت كده، يعني بتعملها في الأوقات اللي أنت ممكن يكون ده وقت ضايع منك. ولكن في هوايات تانية بتستهلك الوقت وم ما لهاش أي نفع مثلًا، فدي الأحسن إن إحنا نقللها أكيد طبعًا زي ال ال الvideo games
آه. آه، مضبوط.
أنت قُلت لي إن أنت قللتها.
حصل، آآ، هاقول لك أنا قلِّلت ال video games، بُص هوال ال video games ما أقدرش أقول عليها برضه إن هي ما لهاش لازمة قد كده، لأن مثلًا هي بتساعدك ال video games لو أنت بتلعب مثلًا ألعاب shooting، أو حاجات من دي، فبتساعدك إن أنت تكون مخليَّة حواسك كلها آآ، صاحية ومُنتبهة، بسبب إن أنت ما تخسرش لو حد جِه من وراك، من أي من الأعداء مش عارف بتخلِّيك مر مركز ومش مُشَتّت، تمام؟ آآ، برضه في نفس الوقت لو أنتَ بتلعبها بقى كتير زي ما قُلت لك الأضرار بتاعتها من شوية تمام، بيبقى برضه ليها حاجات كويسة ز شوية، مثلًا موضوع إن أنتَ تتعرَّف على ناس، أصدقاء أونلاين مش عارف إيه الحاجات دي، تقابلهم الحاجات دي، تلعب معاهم برضه في نفس الوقت.
امم. امم. جميل. آه، آه، آه. ماشي. بالضبط. آه. بتزوِّد العلاقات الاجتماعية بقى يعني.
بالضبط، آآ برضه على قد ما تقدر أنا قلِّلتها إزاي؟ آآ، لو أنا لو أنا مش م خلاص أنا مش عايز ألعب شطرنج وقرَّرت إن أنا ألعب video games وكده ب ب باحط تايمر معيَّن، لو أنا هأقعد مثلًا 3 ساعات، 4 ساعات حلو؟ 3 ساعات، 4 ساعات، التايمر رنّ خلاص، تمام، مهما لو أن يعني لو أنا في Game دلوقتي وخلاص، مش مش هينفع إن أنا أقفله، فهو أنا باستنى الGame يخلص تمام، وبابدأ خلاص، بقى أنا بابدأ أقفل ال ال
آه. تمام. امم، امم. خلاص أنت خدت القرار، ما ما ما ما يعني ما فيش رجعة، آه.
آه، لأن بالضبط، باحارب نفسي على قد ما أقدر، إن أنا آآ، ما ما انتكسش مثلًا، وإن أنا ألعب أقول آخر طب Game كمان، طب مش عارف، واحد كمان، مش عارف أكسب بس ال Game ده، الحاجات دي كلها تمام، باحاول على قد ما أقدر، إن أنا ما أعملش ال ال العادة دي تمام، هي الموضوع صعب في الأول، وأنت بت ب ب بتحارب نفسك عشان ت يعني تقوم بسبب لذة إن إن أنت مبسوط، وإن أنت مع اصحابك، والحاجات دي كلها، بس على قد ما أقدر باحاول أخفف من الموضوع ده.
جميل. أيوه، أيوه. امم. أيوه. جميل جدًا. أكيد، أكيد. اهم. بالضبط. امم، امم، وده اللي أنت بتحاول تنصح بيه بقى أي حد م مثلًا تقابله، لو لاقيت إن هو مقضِّي كل حياته في الهواية ومُستهلكاه، ومُستنزفاه بتحاول تقول له كل النصايح دي؟
إمم. آه أكيد، وأهم حاجة زي ما قلنا، آآ، نظَّم وقتك كويس، حط مجرد بس في الأوقات بتاعة الفراغ بتاعتك، آآ، العب عادي زي ما أنت عايز الهواية بتاعتك مهما كانت إيه، آآ مارسها عادي في الأوقات بتاعة الفراغ تمام، أهم حاجة ما ت ما تجيش على صحتك النفسية، أو صحتك الجسدية، بأي شكل من الأشكال، عشان ما تتعبش قدَّام، تمام، وفي الأول وفي الآخر، أكيد كل واحد حُر يعني يعمل اللي هو عايزُه.
آه. جميل. حلو أوي. امم، امم. جميل. بالضبط، يعني نقدر نقول إن هو المفتاح أو السر هو في تنظيم الوقت، آآ ادِّي الهواية حقها، وادِّي برضه لحياتك ال ال الباقية حقها. فحقيقي أنا يعني باشكرك جدًا جدًا، استفدت جدًا من كل المعلومات اللي أنت قُلتها لي دي، واتبسطت إن أنا اتكلمت معاك.
اهم. أكيد، أكيد. وأنا كمان اتبسطت أكتر.